Ne, letztes Jahr waren wir für, äh, 17 Näch ne, 18 Tage, s ja genau, 18 Tage, 17 Nächte da und die letzten d Male davor immer nur so 14, 15 Tage. Ja.
Ah, okay. Ah, okay, also, dann immer so um die 2 Wochen quasi, beziehungsweise einmal dann halt länger, 2 1/2 Wochen. Ja, okay, aber ist ja trotzdem genügend Zeit, um erst mal so 'n Ort kennenzulernen oder so. Also, ich weiß nicht, es gibt ja immer es gibt ja immer die Leute, ich weiß nicht, ob du auch dazu gehörst, ich definitiv nicht, die immer sagen so, man muss mindestens irgendwie ne Woche an 'nem Ort verbracht haben. Aber, ist irgendwie
Ja, ungefähr. Mhm. Ja. Ja. Ja, natürlich, klar. Muss ich unbedingt haben. Also, i ich muss ganz ehrlich sagen, die an an die 2 1/2 Wochen letztes Jahr, da habe ich so nach 1 1/2 Wochen gesagt: „Boah, ich bin froh, wenn ich wieder zu Hause bin.“
Mhm. Ich weiß nicht, also, ich mache halt ich bin eigentlich auch so. Also, weil ich habe früher immer ganz gern so Städtereisen gemacht, weil also, ich habe dann eben auch den Ort so Random rausgesucht und also, durch Zufall und ich weiß nicht, ich war auch oft in Weimar, also weil das halt so meine absolute Traumstadt ist und ich muss auch sagen, so jedes Mal trotzdem irgendwie so die paar Tage haben mir gereicht, um eigentlich so die groß also, die Stadt im Großen und Ganzen zu sehen. Weil ich weiß nicht, was macht man denn da die ganze Zeit, wenn man dann 2 Wochen irgendwo ist?
Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ja. Mhm. Ach, pft, du, wir haben Ausflüge gebucht und, ähm, haben äh, wir waren, äh, mit Delfinen schwimmen, wir waren, äh, am Strand reiten und, ähm, das sind schon ja, klar, bei 45 C also, ich bin eigentlich die pure Pferdefanatikerin, aber bei 45 C habe ich selbst gesagt: „Äh, nein, ich gehe nicht aufs Pferd, ich führe das Pferd.“ Und, ähm, das war mir dann einfach zu riskant einfach für die Tiere und hat man den Tieren halt auch angemerkt. Die waren hinterher auch fix und fertig, genauso wie die Men
Oh, wie schön. Oh, wie toll. Mhm. Ja. Mhm. Ja, natürl ja.
Und, ähm, wir haben, ähm wir wir waren shoppen, wir haben wir haben eigentlich viel gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay. Ne, also ich meine auch nicht also, wenn man jetzt im Ausland ist wie du in Ägypten, dann kann ich das verstehen, dass man viel macht. Aber wenn man jetzt, ich sag mal zum Beispiel in Deutschland zu 'ner in 'ne Stadt fährt, also, ich habe ja
Ach so, meinst du das? Ach so, ich habe dich hier, äh, jetzt falsch, äh ich habe das jetzt nicht aufgenommen, Entschuldigung. Ähm, boah, ja, gute Frage, ne? Also, wenn ich jetzt nach Berlin fahren würde oder, äh, nach, was weiß ich wohin, ich wüsste gar nicht, was ich in Berlin machen soll.
Ne, alle alle alles gut. Alles ne, kein Problem. Ich habe <hiccups> Also, in Berlin, ähm ich war mal in Berlin äh, mehrfach schon und ich glaube, Berlin ist so 'n Platz, da kannst du noch relativ viel machen. Aber ich glaube, es kommt auch immer 'n bisschen drauf d an, was für 'n Budget du hast und ob's dann so Angebote gibt, die dann eher kostengünstiger sind. Weil
Ja. Ja, okay, das kann natürlich gut sein.
Ja, aber in Berlin kannst du relativ viel machen. Also, was mir halt gefallen hat, war so 'n Open Air Kino in so 'nem Waldgebiet irgendwie. Also, das war ich weiß nicht, einfach so von der Kulisse her, also, total schön.
Ja.